Qual estratégia simples você recomenda para relaxar em 5 minutos?
Olha, eh, na verdade, né, mesmo que você queira relaxar em 5 minutos, o ambiente, ele já tem que ser um ambiente agradável, né?
Ah, com certeza, uhum.
Porque, né, pra você relaxar, você precisa se sentir confortável, né, precisa sentir que não tem barulho, né, que a los que a luz é equilibrada, né?
Uhum. Sim. Sim. Você então não não é aquela pessoa que bateu, dormiu, não em qualquer local?
Oh, se for o caso, eu até sou. Se eu estou muito cansada e que eu não vou conseguir sobreviver, né, que vai ser super difícil, mesmo tomando uma xícara gigante de café.
Uhum. Hã. Sim.
Aí eu consigo, né, fechar os olhos em algum canto, assim, né? E fazer assim um restart. <laughs>
Uhum, entendi, entendi. E você costuma então relaxar esses 5 minutos, é um é normal na sua rotina precisar, por exemplo, ou até mesmo cochilar, você costuma ter uma rotina muito muito cheio e você precisa dar uma uma parada ou talvez tirar um cochilo em um momento fora da da noite de sono?
Olha, eu já tive fases né, eu já tive fases que, realmente, depois de eu almoçar, eu ficava muito, muito mole, assim, e não consegui me concentrar, era uma luta pra mim, né, voltar ao trabalho, né.
Uhum. Com certeza, imagino. Imagino.
Eh, mas, né, eu tinha sorte que nessa época, no meu trabalho, eu tinha uma função, ah, uma das minhas funções, né, era checar o filme em codato
Uhum. Certo. Olha só, quer quer explicar um pouquinho mais sobre essa função? <chuckles> Pra ficar mais clara. <chuckles>
Né. É, eu vou explicar, né, porque vendo se você estava, né, entendendo o que eu estava falando, que pra mim é uma linguagem normal, então, às vezes eu né, eu dou uma paradinha pra ver.
Aham. <laughs>
Mas é assim, na época, né, não existia ainda projeção digital.
Hã. Ah, certo.
E a gente foi os pioneiros a fazer projeção digital.
Olha.
É, a empresa que eu trabalhei, não eu exatamente, né, eu fiz parte do processo depois que ela já existia.
Projeção hã. Entendi. Entendi. Você você se importa de de até explicar o que que seria a diferença de projeção digital e a projeção analógica?
Uhum. Ah, a projeção analógica era assim, você pra ver um filme inteiro, você tinha negativos, então eram latas de negativos, né. Normalmente, se fosse um filme de 1 hora e meia, talvez você precisasse de 2 rolos, né. Porque, né, é é muito negativo, né. Você imagina que são 24 quadros por segundo, né. Que você vê na tela. Então, imagina 1 hora e meia, mu multiplicada em 24 quadros por segundo.
Uhum. Sim. Uhum. Certo. Uhum. Ok. É. Uhum. Sim. Ah, entendi. E e aí essas negativas são, tipo, seriam, tipo, os quadros em si.
Né.
Ou não? Seriam os quadros em si ou não? E sim, negativos? Aham.
Os É isso, seria essa leitura, porque imagina o negativo de fotografia, da das máquinas analógicas
Sim, sim, sim. Uhum, entendi.
é esse mesmo negativo, só que maior. Claro que ele não é inteiro, 40 minutos, porque cada negativo, eh, tem 5 minutos, né. Então ele é a cola de vários negativos, mas eu acho que você consegue fazer o que eles chamam de rolo, né. Rolos de 50 minutos.
Entendi. Uhum. Entendi. Sim, entendi. Interessante.
Por isso que às vezes que um filme de 1 hora e meia, você consegue colocar tudo em 2 latas.
Uhum.
Mas são latas grandes, né.
Certo, entendi.
Parece parece, eh, como se fala? Embalagem de pizza, mas das grandes, hã, e em formato de lata. <chuckles>
Aham, <chuckles> certo. É essa essa parte, então, com esses negativos seriam, ah, seria o processo antigo, que era o processo analógico.
Isso, exatamente.
Certo. Ah, como é que funciona, então, hoje? Como é que foi essa empresa ela fez esse processo, essa migração para o digital?
Ah, olha só! Nessa época, né, as pessoas também já estavam filmando em câmeras digitais e estavam sendo lançadas câmeras digitais que conseguiam já, eh, <clicks tongue> filmar, ah ah, em formato de alta qualidade, né. Então foi um processo, assim, que eu acho que, ah, primeiro, né, ah
Uhum. Sim. Uhum.
para o negativo em si, quando você só tinha o negativo, você tinha um processo que chamava Telecinagem
Sim. Uhum.
então você, eh eh, tinha o seu negativo original, aquele que você filmou, né. Aí você, ah, levava no laboratório, revelava e fazia uma cópia do negativo original.
É. Uhum. Certo.
Certo e guardava ele com todo o teu amor e todo o teu carinho.
Tô entendendo. Uhum. <chuckles>
E você só ia mexer na cópia, porque você ia cortar, colar, re voltar, desfazer. Então, por isso que você tinha que ter o teu negativo guardado e com a cópia você fazia então as montagens, né?
Sim. Entendi. Entendi. Uhum, certo. E
Então, tinha todo um processo
Tô entendendo.
mas que com o tempo, né, hã, esse processo foi mudando, inclusive, chegou, então, na projeção, né, e, a na projeção, ah, você vai fazer essa transformação na telessinagem, né, e você já fazer uma transformação para uma fita que eram fitas digitais. Na época tinha beta digital
Projeção, projeção. Uhum. Certo. Ah, esse termo eu nunca nunca ouvi. Aham.
por exemplo, então, tinham várias, mas tô te dando um exemplo. Então você se você transformava o negativo em uma beta digital, essa beta digital você podia, então eh numerizar, né, digitalizar num programa de computador. E aí você já tinha, então, um arquivo, QuickTime, né, mas, eh, de alto padrão.
Sim. OK. Ok, olha olha só que interessante, né, por mais que você tenha me contado a história, eu ainda estou um pouquinho boiando <laughs> porque são são vários termos, né, específicos do da área, mas mas interessante, você você é da área de audiovisual, então, né. E e e nesses momentos aí, quando você fazia esses processos, eu não sei se você chegou a trabalhar com a parte analógica, apesar de você ter me contado como funciona.
É. É verdade. Isso. Eu eu aprendi a fazer montagem, né, na moviola, então não existia nenhum computador que fazia montagem, nenhum programa. Tinha uma mesa, né, que você trabalhava com esse copião que eu falei, que você revelava o negativo, guardava no laboratório e você usava o copião.
Uhum. Certo Entendi. E E você estava, então você vivia naquele laboratório com os negativos pendurados com pregadorzinhos, como se fossem corda de roupa, ou não?
Também, mas ó, são 2 fases diferentes, neh. 1 é o laboratório que revela
Ah. Aham.
né, e o outro é essa parte da montagem, né, que você vai começar a pôr o filme na ordem, como você quer contar a história, mas você também cortava, né, você cortava exatamente o trecho que você queria, né. E tinha um um lugar que você podia pendurar, né, esses cortes antes de colar.
Sim. Entendi. Entendi. Entendi. Entendi, ah Sim, a minha dúvida é só o seguinte se por um acaso você É, estava em algum momento num ambiente como esse, num ambiente propício para um cochilo e você dormia por 5 minutos ou até mais nesses ambientes. <chuckles>
Uhum. Exatamente. Olha, eu eu contei toda essa história para voltar nesse ponto, né. Então a minha vantagem que como eu tinha que ficar checando se e se essa transformação da película para a fita digital e, né, para o para esse formato, QuickTime Movie, se el eh, se ele tinha cumprido os padrões. Se não tinha nenhum problema técnico, né. Porque se eu não podia enviar para o cinema um filme, se ele tivesse problema de pixel ou um problema no áudio ou cortou uma parte, sei lá. Ele tinha que estar perfeito.
Uhum. Sim. Entendi. Entendi. Uau!
Né. Então eu tinha que ficar vendo. E aí, claro que no intervalo entre um filme e o outro, eu podia dormir. Eu aba porque era era uma mini sala de cinema, tinha, acho que 24 cadeiras. Eram 4 filas eu acho, em uma tela aonde eu checava os filmes.
<chuckles> Sim. Uhum. Ah, legal. Legal legal. Legal. E hoje a a sua rotina, ela pede u um tempo de pausa, assim? Você precisa parar? Ou você tem conseguido, por exemplo, deixar só a parte da noite mesmo pra tirar o seu descanso?
É, ultimamente, eh, eu estou fazendo muita coisa ao mesmo tempo, né. Então eu não tenho esse tempo, mas se eu estou muito cansada e eu sei que não vai rolar, aí eu prefiro relaxar. E aí, voltando no ponto inicial, né, se eu tenho um ambiente que eu já acho que ele é confortável, né, e que eu consigo, realmente, me desligar um tempinho, né, do que eu estou passando no momento, né, aí isso vai me ajudar muito, né. Porque aí eu consigo fechar meus olhos, eh, e me deixar levar lá para minhas profundezas, entendeu? E voltar só depois de 5 minutos.
Uhum. Sim. Uhum. Sim. Claro, claro. Sim. Sim. Com certeza, é porque, assim, ah, tem gente que acha ruim, né, dormir fora do da noite, porque pode pensar que está perdendo tempo e tudo mais. Mas se a pessoa tem uma rotina atarefada, pesada, às vezes por conta do cansaço e por conta da vontade do sono, ela não consegue tirar o máximo daquela rotina, né. Então, por exemplo, você tem o o o seu curso, né, a sua aula, eh, você faz o o curso, tem a sua rotina e tudo mais. Eh, às vezes você está muito cansada, se você não não tirar um um cochilo ali, não descansar um pouquinho, você não consegue assimilar as coisas que você tem no no seu dia a dia, né. Então acaba sendo algo importante de fazer.
Uhum. Exatamente, exatamente. E você tem que estar com a mente descansada. Se você se você quiser assimilar, porque
Uhum.
tem partes que são muito técnicas, entendeu? E o que o professor, ele não tem tempo para voltar atrás o tempo todo no que ele está explicando, porque ele tem muita coisa para te dar. Você tem muitas coisas para entregar. Você entendeu?
Sim. Claro. Claro claro, eu faço.
Então, você tem que estar bem mentalmente. Você tem que estar relaxado, senão não vai.
Sem dúvidas sem dúvidas. Assim, eu sou uma pessoa que nunca gostei de dormir fora do horário da noite, né. Eu acho que é, um pouco de perda de tempo. Eu pensava dessa forma, mas hoje em dia eu não tenho conseguido dormir as horas necessárias. E aí, eu tenho precisado dormir, por exemplo, durante a tarde, porque senão eu vou para o curso, né, eu faço um curso de alemão e eu vou para o curso e não consigo render, né, chega vai chegando quando
Hum. Exatamente, esse é o ponto, né. Não é que você, eh, vai dormir à tarde, porque você, eh, é folgado, né vamos direto ao ponto. Você vai dormir para recarregar como se você tivesse comendo. Ah, uma torta de maçã. Você entendeu, mas você está recarregando a sua mente.
Exato, exato. Uhum. Isso. <chuckles> Exato. Uhum, exatamente. Exatamente, exato. E assim, a gente está falando só de uma técnica de relaxamento, né, que a gente está falando sobre dormir, mas na sua rotina, você tem algum tipo de outra técnica, seja para descansar um pouco da rotina Uhum.
É, dependendo da situação, né. Então, saindo desse ponto de dormir, eh, vamos supor que eu tô estressada, porque eu tenho pouco tempo para acabar um um pedido, né, e já sei que o tempo está passando. E aí eu começo, sei lá a ficar muito agitada. Eu percebo que eu estou agitada, né. Eu percebo que meu coração começa a bater mais forte, minha respiração também. E aí eu sei que eu vou me perder.
Entendi. Sim. Entendi, entendi.
Entendeu. Eu sei que se eu continuar, assim, eu é bem fácil de apertar no botão errado e apagar tudo o que eu estou fazendo. <chuckles>
Sim, claro claro, e uma coisa, hã. Não, eu entendi entendi o exemplo, uhum, e uma dúvida, então você é dessa área de audiovisual, né. Você acha que, por exemplo, a inteligência artificial, ela acaba ajudando, vindo para ajudar que hoje em dia ela tem feito vídeos impressionantes, né. Você acha que, por exemplo, você consegue deixar ela trabalhando enquanto você dá ali aquela sua dormida de 5 minutos? Como é que você vê a inteligência artificial hoje, no audiovisual? Ou você ainda não
Né. Um exemplo bobo, assim, eu estou dando exagerado, né, mas para você entender. Olha, para o que eu faço exatamente, eu não sei ainda como é que eu poderia usar, né. Eu assi eu aprendi uma coisa na minha vida, né. Justamente porque eu vim dessa parte, né, da parte analógica para a parte digital, né. Muita gente naquela época, né, de montagem, odiou até os últimos fios de cabelo, quando chegou o Avid, que foi o primeiro software de montagem. E e só falou mal e não quis saber de aprender. Quem é que continuou montando, né.
Uhum. Sim. Uhum. Sim. Uhum. Sim. Exato, uhum.
Foram aqueles que aceitaram as mudanças e foram aprender. Aqueles que não queriam mudar parou por ali.
Uhum. Exatamente é interessante.
Então não adianta a gente, né, ficar hesitante por causa da inteligência artificial, porque, se a gente quer, ou se a gente não quer, tem um processo acontecendo. Tem uma revolução acontecendo, entendeu? Então, a gente tem que ver como que isso pode ser utilizado de uma forma a se beneficiar.
Uhum. É, é verdade. Aparentemente, assim, ainda vão precisar Ainda vai se precisar de pessoas, né. Porque a inteligência artificial é uma ferramenta e, por enquanto, as pessoas ainda precisam usá-la, né? Mas é uma questão de, como você falou, adaptação. Eu lembro que, por exemplo, quando <chuckles> os celulares começaram a virar touch, eu falei assim: "Não, jamais vou ter um celular touch." E aí hoje é impensável você ter um celular que não seja touch. Então é interessante o que você falou, é uma questão de de adaptação e as pessoas precisam se adaptar, né. Agregar o conhecimento relacionado a isso para não ficar para trás, exatamente.
Uhum. É verdade. É verdade. É porque, hum, às vezes, assim, você tem que tentar enxergar, ah, mais amplo, entendeu? E ver se realmente você está batendo o pé por uma coisa que você, né? Pa eh, você quer realmente lutar, ou você está perdendo o seu tempo, né, de aprender e e ver como é que você vai se virar, então, né, com essas novas regras.
Uhum, sim. Uhum. Sim. Com certeza, com certeza. Olha, bem interessante essa nossa conversa. Eu gostaria de falar mais sobre isso, porque eu gosto da área de audiovisual, mas até onde nós conversamos, foi um prazer falar com você e até uma próxima.
Ah, que legal. Adoro falar sobre isso, viu? Pra mim, também, foi um prazer, né. Trocar ideia com você, então, até uma próxima.
Ah, então Até uma próxima, até mais.
Até mais, tchau, tchau.